อา ดีจังเลยค่ะ งั้นวิธีที่ อา เธอสามารถ อ่า สร้างความสัมพันธ์ไม่ให้มันหายไปได้จากเพื่อน ๆ ก็ อย่างน้อย ๆ ก็เป็นการใช้ Social นี่แหละ ที่เอามาช่วยเราได้เนาะ แล้วก็วิธีการติดต่อสื่อสารกันทางโทรศัพท์บ้าง วิดีโอคอลบ้าง การส่งข้อความหากัน ได้ อย่างงี้ มันก็ทำให้ อ่า ยังรู้สึกว่า ยัง ยังมีกันและกันอยู่ ยังไม่ได้ห่างหายกันไปเลยสักทีเดียวนะคะ ยังไงวันนี้ ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ ที่มาแชร์เรื่องราวเรื่องของความสัมพันธ์กันน่ะค่ะ
ใช่ ใช่ค่ะ ค่ะ สวัสดีค่ะ